Oye, fíjate que que he estado batallando mucho, como que para desconectarme después de llegar del trabajo. Porque últimamente me he estado sintiendo como que ya la rutina se está haciendo como que muy monótona de que me tengo que levantar temprano, de que me levanto ya me siento como que un poco irritado diciendo de que: "A la torre, otra vez tengo que ir al trabajo". Eh, después me levanto a desayunar, y como siempre, pues, o sea, sigo viviendo con mis padres y veo a mi hermana, y pues, platico como siempre un poquito con ella. Y después el transcurso de de mi casa hacia el trabajo. Luego llegando, pues, ahora sí que, me toca hacer todo lo que me toca hacer. Entonces, termina siendo una jornada de 9, 10 horas, regreso y me siento otra vez así como que como que ya, no sé, hasta cierto punto, como que, incluso, quemado. Entonces, he estado pensando en cambiar tal vez, un poquito como que la rutina por eso de alguna forma a lo mejor. Bueno, yo siento que tiene mucho que ver, que soy una persona que se termina durmiendo como que muy tarde.
Ujú. Sí. Ujú. Ajá.
Y ya lo estoy empezando a notar todo ese tipo de cositas como de que, a lo mejor si lograra cambiar un poquito eso de dormir, no dormirme tan tarde. Y tal vez, dormirme un poco más temprano, eh, mejorar tal vez, no sé, hacer un poco más de ejercicio, incluso, comer mejor. Siento que a lo mejor me podría ayudar un poquito, pero, no sé, ¿si a ti te haya pasado eso?, como de que ya te sientes como que enfrascado, como de que ya no estás avanzando. Mm, no sé si te haya pasado a ti antes de eso, y pues la verdad, ya estoy en ese punto donde No sé de que ya me está generando, incluso, como que dolorcitos de cabeza, incluso, en como que mi cuerpo ya lo siento más tenso. O sea, ya ya ya hay muchas cositas así. ¿No sé si tú me podrías recomendar algo?
Ujú. Okey. Sí, entiendo lo que dices, totalmente desconectarse del trabajo, como que a veces pues no es nada fácil, ¿no? Y sobre todo cuando la cabeza sigue dando vueltas, que tienes pendientes, preocupaciones. Y lo bueno, pues primero es reconocer que pues es algo común en las personas y que no tiene nada de malo sentirse así de vez en cuando. Y muchas personas necesitan tiempo para realmente cambiar el ritmo entre el trabajo y pues su vida personal. Tú, por ejemplo, ¿en qué momento del día intentas desconectar, y o algo que te lo impida?
Ajá. Okey. Eh, pues, normalmente trato de hacerlo <chuckles> si pudiera desde la mañana, pues, desde la mañana, ¿no?, pero como no puedo. Desde que llego desde que llego de la a a mi casa, eh, trato de desconectarme totalmente. Eh, por ejemplo, yo tengo dos celulares. Tengo un celular que, pues, es el que uso como personal, que ahora sí que mis amigos y mi familia la tengo ahí. Y también tengo otro que es el el del trabajo. Eh, lo que está pasando últimamente es que como siempre soy como que el como que la persona de confianza, por decirlo de alguna forma, es de que me han estado marcando muchísimo de que me han estado pidiendo favores, incluso, por la noche. O sea, al día siguiente entro a las 7 de la mañana, eh, ya me ha tocado varias veces que me hablan a la 1, 2 de la mañana, preguntándome cosas, por ejemplo, de que llegó 1 nuevo cargamento, que no sé qué, y me dicen de que: "Oye, necesitamos que nos ayudes tantito con esto, ¿puedes venir. o ayúdanos por aquí por el celular?". Y quieras o no, termina siendo, pues, ahora sí que es tiempo valioso, pues, para tratar de dormir, que al final de cuentas nadie me lo va a regresar, pues. Y lo peor de todo es que a veces incluso, batallo como que para volver a poder dormir. Eh, y se me está haciendo ya ya se está haciendo como que un vicio, incluso, para ellos, como de que no, pues, es que la la apuesta segura es hablarle a esta persona, pues, porque siempre nos está contestando, siempre nos ha estado ayudando y así. Ajá, exactamente. Entonces, no sé hasta qué punto, o sea, ya se está volviendo, o sea, ya no se está haciendo correcto desde mi punto de vista y cuando más trato, bueno, como más intento desconectarme ya que llego a mi casa, pues, porque pues, que este, o sea, al final de cuentas es mi es mi tiempo libre, eh, si lo quieres desperdiciar yo, o no quieras oye, pues o sea, simplemente yo no quiero trabajar, yo creo que estoy en todo mi derecho de que pues deberían de respetar mi tiempo
Okey, okey. Ujú. Okey. Ujú. Claro. Ujú. Siempre está ahí. Ujú. Claro.
y realmente lo que me lo impide es eso. De que, el mismo trabajo, me han estado hablando, de que me han estado diciendo cosas. Y, no sé, hasta qué punto pueda dejar, como que mi celular, eh, pues, por decirlo de alguna forma, como en modo avión de que para que no ajá, pero, porque, pues, no quiero que que haya ese tipo de problemas, de que me estén hablando también. Y, por ejemplo, ahí, ha pasado muy seguido, de que últimamente, han estado llegando cargamento nuevo, porque se está haciendo una mudanza del laboratorio donde donde, pues, estamos trabajando nosotros, se está mudando hacia otro local, por decirlo de alguna forma, y ha sido muy seguido eso de que me están hablando. Y, pues, me hablan, también así que el turno nocturno me habla, y me dicen de que: "Oye, ¿sabes qué?, tú le sabes mover a esto, podemos desconectar esto, que no sé qué, sé qué más", cuando, incluso, yo les dije desde antes de que: "Saben que, si van a mover esto, acuérdense que nomás hay que desconectar esto y luego, pues, tienes que reprogramar esto y así". O sea, incluso s se dan como que las instrucciones, pero de todas maneras me siguen molestando, y y entonces, no me termino de desconectar, porque ya me pasó una vez que cuando apagué el celular y me estuvieron, hable y, hable y, hable y, hable, pues, nunca contesté, pues, por lo mismo que el celular está apagado, y como no tenían mi número personal, me empezaron a buscar en redes sociales, y me empezaron a llegar mensajes de Instagram, así en medio de la de la noche de que: "No, están solicitando hablarte, y no sé qué, y tucu, y tucu, y tucu", y ya dije: "Ah, caray, ¿quién es esta persona?", ya le acepto, el mensaje de que: "¿Qué onda?, no, pues, ¿eres tal o tal?, no, pues que sí, ¡eh!, ¿por qué no contestas?, que no sé qué, ya tenemos como 1 hora esperando, que no sé, qué y sabe qué más", es como de que: "Ah, caray", como ahora resulta que es <chuckles> ahora resulta que es mi culpa que, cosas tan básicas, que incluso, ya se les dijeron como que no tengan un buen retenimiento y ajá, exactamente, entonces, realmente lo que estoy batallando más ahorita es en eso, de que después del trabajo, sí, se me complica más desconectarme.
Sí, entenderlo, ajá. Sí. Ah, okey, okey. Ujú. Ajá. Que no sepan. Ujú, yo creo que es importante, pues, también establecer límites, ¿no? Y a veces, como que cuesta decir: "No, que ya no más por hoy", pero, pues, es fundamental, ¿no?, pues, para mantener el equilibrio entre tu vida diaria y, pues, el trabajo, que tenemos que aprender a separarlo, y, si el trabajo sigue después del horario, pues, al final, te terminas agotando y, pues, tanto la mente, como el cuerpo, ¿no?, te se te ve afectado. Y pues, yo creo que, habrías de cuidar eso de la energía para, pues, rendir mejor en el trabajo también, ¿no? Tienes que, eh, como que es mitad y mitad, pues, y yo creo que, también otra cosa que sirve mucho, pues, es tener algo que hacer después del trabajo, no sé, si tú tengas como que, un hobby, como que cambiar de foco en otra actividad para relajarte, como, no sé, de que, estar con tu familia, y ver una serie, no sé, si t ah, tienes algo que haces después del trabajo.
Ajá. Okey. Okey. Ujú, sí. Ujú. Eh, pues, la verdad es que teni bueno, sí, tuve un tiempo como que me lo pasé mucho de ocio, pero, pues, realmente porque tuve como que algunos problemas personales. Incluso, pues, eh, tuve la separación de ahora sí que mi ex pareja y así. Pues, la verdad, no tenía muchas ganas de hacer nada, y trabajaba por compromiso y pues regresaba y luego no me quedaban muchas ganas. Pero ya estoy iniciando de de vuelta con todo en el gimnasio, eh, cuando regreso, pues, ahora sí estoy tratando como de silenciar lo que vendría siendo el celular y todos esos problemas, e irme para el gimnasio. Después de que, pues, ya me pinto ya 1 hora y media, tal vez 2 horas, eh regreso, platico un un ratito con mi madre, con mi padre. E,h, y sí soy mucho de de de que en mi cuarto tengo una computadora que no sé si conozcas, hay varias aplicaciones como por ejemplo, que es Discord, que es la que usamos nosotros, que te metes y puedes platicar con todas las personas en tiempo real, incluso, puedes ver una peliculita con ellos, eh así. Y la verdad, sí mi sí, me ha estado ayudando muchísimo, pero de todas maneras sigo teniendo como que ese cansancio, ya como que ese estrés que se está acumulado, pues también por la falta de sueño. Y pues hay que ser sinceros, todos tenemos problemas, y pues, yo también tengo mis problemitas, aparte de los de la casa, también problemitas personales y otras cositas que me están dando vuelta en la cabeza. Pero sí sí sí he estado notando de que ahorita el trabajo sí me está consumiendo muchísimo. Entonces, la verdad sí me está gustando mucho esto que me estás diciendo, eso de tratar de poner límites. Creo que como tengo una relación lo suficientemente madura con mi supervisor directo, creo que sí voy a poder hablar con él, y pues poder decirle las cosas, y decirle: "¿Sabes qué?, creo que esto ya se está saliendo de control", incluso, porque me estaba dando cuenta que he estado perdiendo cabello, me he estado sintiendo así bien tenso de y se nota muchísimo más que nada la falta de sueño. Ya van como 2 días o 3 días seguidos que nomás puedo dormir como 3 o 4 horas, y pues obviamente eso no me rinde para todo el día.
Ujú. Ajá. Sí. Ujú. Okey. Ujú. Mm. Ah, okey, okey. Ujú.
Y como aquí en donde yo vivo, a mediodía es como que un poco muy imposible tratar de dormir, porque tenemos muchos animalitos. Y luego también vivimos en una calle que es principal, que siempre andan pasando tráilers, y andan pasando carros un poco ruidosos y así. Sí está como que muy difícil tratar de descansar a a mediodía.
Ajá.
Pero sí voy a tratar de de aplicar eso que dices, y no sé, a lo mejor agarrar un nuevo hobby. Fíjate que me he estado dando cuenta que sí me está gustando mucho leer, también el
¿Qué tipo de lectura te gustaría leer?
Pues, ahorita estoy leyendo un libro que se llama "Poder sin límites". Eh, es un libro más que nada, que es de superación. Es como que para que te aprendas a querer un poco más, eh, te da algunos tips para tratar de sobrellevar algunas cosas en la vida y así. Y últimamente me he estado cansando He sentido así como que me cansa un poquito los ojos, pero lo encontré en audiolibro. Entonces, lo he estado escuchando así. Y la verdad que sí me está me está gustando mucho, porque cuan cuando me pongo a hacer otras cositas y así, eh, sí he notado de que la verdad sí, sí me ayuda lo suficiente como para concentrarme, y hacer lo que estoy haciendo. Y sí trataré de no dejar de lado lo que tú dices, porque pues si es cierto ¿no?, de que me hace falta, no sé, tal vez, conocer más gente, eh, salir un poco más, como que desestresarme, no sé, así. La verdad sí aprecio muchísimo los consejos, y pues, la verdad se siente chido poder hablar con alguien que <chuckles> pues, que por lo menos te está poniendo atención porque sí me ha tocado hablar con otros amigos, de que le digo: "Oye, la neta que el trabajo ya me tiene bien consumido loco". Y nada más se empiezan a reír de que: "Nada, calma, güey, que no sé qué y si que más". Cuando pues realmente nada más ocupaba un: "¿Sabes qué? Mira, te estoy escuchando. Todo va a estar bien. No te preocupes. Síguele echando para adelante".
Ujú. Ah, y qué bueno. Ujú. Claro. Ujú. Claro, claro. Y pues, tener en cuenta que lo más importante es entender que el descanso no es una pérdida de tiempo, ¿no? Y es como parte, pues para mantener el equilibrio. Y pues el descansar te ayuda a recargar energías, y pues, pensar con más claridad también, ¿no? Es por el bien de ti también.
Sí, sí, sí, sí, sí, lo tengo sí lo tengo bien claro, porque no manches, eso de que te levantas y, a veces, sientes de que, se te está cayendo el cabello, o te vas a bañar, y te das cuenta de eso, sí incluso genera como que más estrés, me estoy dando cuenta, y si se está ya estoy, no sé, a lo mejor, si se llega a ser, como que, una relación demasiado tóxica con el trabajo, incluso ya me lo estoy planteando en buscar algo más, como que, más acorde y, pues, prefiero vivir a gusto y tranquilo a tener un trabajo así todo todo tóxico y, pues, que me esté causando más cosas negativas que positivas.
Ujú. Claro. Pues sí, creo que, lo importante es entender que desconectarse, pues, no significa dejar tampoco de lado la responsabilidad, ¿no?, sino de que el cuidar de ti mismo, y todos necesitamos, ese espacio mental, o descansar y recargar energías, ¿no?, y, pues, tener como, dijimos, eh, rutinas claras, separar los tiempos y, pues, darse permiso, pues, para descansar, y yo creo, que eso te va a ayudar mucho y va a ser la gran diferencia, ¿no? No, pues
Ajá. Sí. Sí, oye, pues, la verdad, me muchísimas gracias por los consejos, lo voy a poner en práctica y ojalá podamos hablar después, nos vemos.
Sí, igualmente, hasta luego.